Rasanya itu lebih ini ya aku leb lebih, apa ya, lebih banyak ber bersemangat jadinya kayak ketemu bahkan kayak, aku jogging di dekat rumah ketemu anjing, ketemu kucing itu aku sapa gitu kayak terlalu banyak energi jadinya. <laughs>
Ketemu ketemu hewan itu juga bikin, Kakak, jadi berenergi gitu?
Iya benar. Aneh, gitu sih kenapa? Mantan <laughs>
Tapi kalau ketemu anjing liar atau anjing yang buas itu itu gimana dong?
Oh takut dong. Iya maksudnya kayak ketemu anjingnya yang anjing-anjing yang comel-comel aja gitu. Kalau yang besar, ya pasti aku takut juga gitu ya.
Oh takut ya. Waduh waduh. <laughs> Tapi pernah dikejar anjing enggak?
Huh, pernah lagi. <laughs> Aku pernah, pernah dikejar anjing, Bang, itu rasanya kayak apa ya, aku tuh yang awalnya enggak cadel, aku bisa jadi cadel gitu loh, Bang.
Pernah? <laughs> Itu gimana, Kak? Maunya cadel, enggak enggak cadel bisa jadi cadel itu maksudnya gimana?
<chuckles> <laughs> Mungkin ka karena ini ya, karena aku ketakutan banget. Jadi waktu itu aku pulang dari sekolah, terus, eee, tiba tiba waktu pulang sekolah itu ada anjing yang nungguin padahal anjingnya tuh baik, Bang, dia nemenin aku.
Heeh. Waduh. Kakak udah janjian emang se kenapa dia nungguin, Kak?
Nah, aku enggak tau dia nungguin aku apa memang dia nangkring di sana. Tapi karena aku ngeliatin gestur aku enggak, enggak senang atau takut sama dia. Jadi aku kayak larinya tuh, keburu buruan gitu loh, Bang, terbirit birit. Niat mungkin dikiranya tu aku main sama dia waktu itu ya jadi dia m makin l aku lari makin lari dia. Terus aku bilang, "Awas awas anjing aku mau belok kili, kili," aku bilang. <laughs> Jadi cadel aku.
Waduh. <chuckles> Ah bisa jadi. Ya ya ya. <laughs> Wah gitu ya, ya ya. Tapi kalau menurut, Kakak nih ya, kenapa yah itu penting tuh punya kebiasaan kreatif kenapa ya, Kak, ya?

Kalau ketemu orang baru kan mungkin, kalau misalkan langsung pengen langsung ketemu banyak orang, mungkin kan bisa langsung ke pasar aja atau ke mall gitu kan, itu banyak banget orang kan. Itu kenapa nggak ke situ aja, Kak? Kenapa harus di workshop?
Iya sih, bener. <chuckles> Beda vibes ya Bang ya, ini kan kalau <laughs> kalau dia ke pasar kan, apa ya, kita kan belanja bahkan kalau misalnya justru kalau di pasar sendiri, kita kalau sok kenal, sok dekat gitu sama orang, jadi dikira kita ada maunya gitu nggak sih, kayak dikira mau hipnotis nggak sih, Bang?
<laughs> Iya iya iya. Heeh. Mhm. Oh, iya juga ya. Tapi penting juga kan, kita harus jalan-jalan ke pasar kan?
<laughs> Nah. Mmm, iya, paling aku nanti ini, eee, ramahnya sama penjual gitu. Bahkan kalau aku kan sering nih di satu di kota aku ada 1 pasar yang memang aku sering banget ke sana. Itu bahkan sampai kayak yang eee, "Beli dong, beli jualannya." <chuckles>
Itu ngapain ke sana, Kak? Oh, kirain ketemu kenalan, kayak gitu.
Gak i Oh, enggak, e tapi justru karena sifat aku yang humble sama orang kali ya. Jadi, orang mengingat aku sebagai "Nak Tukang Ketawa". Nak itu maksudnya anak, anak tukang ketawa, nak tukang ketawa kata ibu-ibu sama bapak
Oh, jadi kalau ketemu orang baru, Kakak langsung senyum gitu, ketawa gitu ya?
Iya, maksudnya kayak ada tuh yang kayak penjual Jawa, atau ibu-ibu Jawa terus ada yang Sumbar, Sumatera Barat gitu, itu kan beda-beda panggilannya ya. Ada yang pakde, bulek, terus, eee, ada juga, eee, apa namanya dipanggilannya tuh aku lupa lagi bahasa Minangnya, pokoknya dia dipanggilnya oh, uda. Itu masing-masing itu aku iya uda, terus aku bilang kayak, "Ih, sehat uda?" gitu, "Apa kabar? Gimana istri, anak, sehat?" Gitu, "Udah makan?" Aku bilang-bilang kayak gitu, pura-pura ini aja, sok kenal, sok dekat. <laughs>
Mmm. Uda ya. Wih, asik juga ya ketemu Kakak di jalan tuh, langsung digas gitu. Tapi kaku kamu itu emang tipe yang langsung ngegas gitu, atau butuh adaptasi juga tuh?
Heeh. Aku ya butuh adaptasi juga, itu maksudnya kan, aku dulu yang sekarang itu beda banget, Bang. Aku nggak tau kenapa energi aku yang sekarang itu malah ekstrovert banget, gitu.
Eee